Un'altra cosa, per esempio qualche bugia bianca la che dico spesso, ehm, ma veramente banale, poi penso che capiti anche a te, sai quando gli amici chiedono: "Puoi uscire?", "No non mi sento bene.", cioè quando proprio a volte perché poi mi dispiace di dire: "Mi scoccio di scendere". <chuckles> Sì.
Dimmi. Mh-mh. Vabbè però quelle sono piccolezze, dai, quelle no. Ma ci sta, a me capita spesso. onestamente, quindi ehm
Eh, poi perciò lo dico, penso che un po' tutti lo facciano, dai. Cioè, queste so che secondo me bugie ba bianche anche molto accettabili perché cioè, perché alla fine poi non
S sì, al a a parte che ormai, sto imparando a dire sì o no senza dovermi giustificare, perché vedi poi mi mette a disagio, ehm, questa cosa.
Sì, questo anche è vero. No però a volte sai insistono, a volte insistono un po', quindi poi magari <chuckles>
Eh lo so, però alcuni insistono, però ci stanno anche, perché io lo so che effettivamente capitano sere in cui ho veramente bisogno di prendermi del tempo per me, quindi poi
<chuckles> Mh-mh. Sì, ma non perché debba uscire con altre persone, ma perché magari voglio stare veramente a casa e rilassarmi.
No, no, no, no, no, no, ho proprio bisogno di stare un po' da sola, quindi ehm, siccome so che gli altri non possono capire, non possono comprendere, a volte lì sono costretta a ripiegare su qualche piccola bugia bianca, però
Sì. Sì così. <chuckles> Sì. Sì, però fosse più realmente p penso che non facciano male a nessuno, cioè, dai. Queste veramente sono molto accettabili. <chuckles> c infatti. Comunque, ora ti lascio perché devo andare al lavoro, ehm, è stata una conversazione interessante. Ciao.
No no, e anzi ce ne fossero di più bugie bianche sarebbe pure meglio. Eh niente, va bene. Allora buon Buon buon lavoro, ciao.
Grazie. Ciao.